Uhum.
Eles tocam 30 segundos de cada música, como se fosse um TikTok. Então, assim, começa uma música. O DJ põe uma batida, você pensa: “É, essa música é legal”. Ela vai durar 30 a 15 segundos. Ele incorpora outra, outra, outra, outra. Nossa.
Ai. Gente, que interessante. É acompanhando mesmo essa geração, né? O timing da geração. Olha que loucura isso. Olha onde chegou isso, né. Que coisa.
Uhum. Horrível. Horrível. Dá uma sensação de primeiro que você não consegue dançar, porque ele alterna as batidas, né? As músicas são diferentes. Então você começa a dançar uma, mudou a batida mudou a batida. Vira uma coisa tão, assim, maluca, assim. Insana de alteração
Uhum. Posso imaginar. Eu posso imaginar.
e desagradável. Eu não acho interessante esse tipo de de experiência, assim, com música. Além das músicas serem horríveis também que ele estava tocando. Eu disse que eu dancei, porque eu, assim, uma vez que eu estou no inferno, eu abraço o capeta. <chuckles> Não é que eu né? Eu
É ambiente. É. Ah Sim, de tá certo. Certo. <chuckles> Não vai sentar e reclamar, né. Afinal de contas, já está aqui mesmo. <laughs>
É, não vou sentar e reclamar. Ou eu vou embora, ou eu fico lá e tento dançar o que tá tocando. Mas assim, achei péssimo.
E é bom. Pelo que eu vi, o clube realmente não é uma boa opção. Agora, nesse grupo aí que você falou de da dessas pessoas aí, ah, existem outros eventos que essa turma costuma frequentar. Lugares que eles gostam de frequentar, ou eventos que eles gostem de fazer. Alguns desses eventos você se identifica? Você vai e fala: “Pô, ah, esse aqui está legal. Esse aqui é mais a minha cara. Eu estou gostando, vou curtir”, eh, como que é? Porque você a gente falou aí do clube que não é nada legal. Mas e os demais? Como são, assim? Só pra eu ter uma ideia.
Eu gos É, os outros eventos são melhores, porque, tipo, sempre em um bar ou em um restaurante, você chega, você conversa um pouco com as pessoas.
Dá para conversar, né?
É, e dá pra conversar. Então é um pouco menos pior. Mas, assim, no geral, eu eu eu acho que tem uma é porque são estrangeiros. Então é todo tipo de gente. Às vezes, tem uma gente chata. E aí, assim, eu tento me né, sair desse grupeto de chatos. Passo pra outro, enfim. Eu acho que isso é até contornável.
Uhum. Uhum. Sim.